देखिए सही बात है जो ये शॉर्ट्स आ रहे हैं, रील्स आ रही हैं और अभी तो टिक-टॉक भी जो चला था, इससे जो शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार <clicks tongue> लगते हैं देखने में। पर कहीं न कहीं अ, हमारी ज़िंदगी को धीरे-धीरे ख़राब करते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे कि मेरे मेरे साथ खुद था कि मैं 2-2 घंटे लगातार देखती थी। अब मैं और आस-पास वालों को देख रही हूँ कि वो भी देखते रहते हैं बहुत लंबे-लंबे समय तक। तो देखिए इससे ना नींद प्रभावित होती है पहली बात तो। दूसरा धीरे-धीरे इसका एडिक्शन हो जाता है और पता नहीं चलता। क्योंकि ये बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। एक वीडियो खत्म होते ही अगला आ जाता है। फिर एक वो खाता ख़त्म होता है, अगला आ जाता है। तो वो लूप को ना तोड़ नहीं पाते हैं हम कहीं न कहीं। और कभी भी ऐसा समय नहीं होगा कि आपको दिमाग में ऐसा लगे कि एकदम मानसिक शांति है। एक बहुत ज़रूरी है पूरे 24 घंटे में 10 मिनट आप बिना किसी चीज़ के बस ऐसे बैठ रहे हैं कि अपनी साँसों पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं करते ना ये लोग स कुछ भी, कोई नहीं करता। और कई लोग तो जैसे कि नींद से पहले ये सब देखने लग जाते हैं। सो रहे हैं तो फ़ोन को लेके लेट गए हैं बेड पे और देखे जा रहे हैं स्क्रॉल करके। तो ये बहुत गलत है, नींद से पहले ना हमारा मस्तिष्क जो होता है उसको रिलैक्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और अगर आप ये कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर रहे हैं। तो हाँ, तो उससे निपटना बहुत ज़रूरी है।
हुँ, हुँ। उ, जी। उहुँ। ख़राब कर बिल्कुल। हुँ, हुँ। ओह! 2 घंटे। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात। समझ गया। हाँ, ये तो है। अगला आ जात बिल्कुल। हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। सही बात है। हुँ। हुँ। अच्छ सही बात। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, कि कहीं न कहीं जी, इन चीज़ों को लेकर के बड़ी अच्छी बात आपने कही कि देखिए कहीं न कहीं आप शायद जाने-अनजाने ही सही लेकिन आप अपनी ज़िंदगी ख़राब तो कर रहे हैं। और अभी वक़्त है, सुधरा जा सकता है। और बहुत अच्छे से देखिए आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।